Oye, ¿tú cómo consideras que afecta el exceso de información a nuestras decisiones diarias?
Híjole, hoy en día yo creo que, eh, en un gran porcentaje, o sea, que creo que hoy tenemos justo un exceso de información, tanto buena como mala, dependiendo lo que estés buscando, ¿no? Eh, creo que el uso de redes sociales, hoy, eh eh, siento, bueno, yo en lo personal siento estos bombardeos, eh, p por decir algo, ¿no? ahorita que viene la temporada del Black Friday o o El Buen Fin, o dependiendo donde estés, o sea, es una cantidad de información, de de ofertas, de de cosas que te llegan por todos lados, que ya no sabes ni siquiera, este, comparar, ¿no? eh, y y sí, de de verdad creo que eh, hay muchísimo, eh, ruido informativo donde te llegan, eh, hoy, por ejemplo, me llegaron 2 noticias que ni siquiera sabía si eran reales o o era generación de inteligencia de inteligencia artificial, y y y creo que creo que lo que nos está pasando hoy es que, eh antes, pues obviamente si tenías algún tema, pues buscabas, ¿no? en Google y pues desarrollabas y te daban varias páginas y las empezabas checar, ¿no? Creo que hoy estamos cayendo en esto de de que nos llegue esta información y tenemos que meternos a verificar si es real. O sea, ya ya ya creo que estamos cayendo en un tema de de de no confiabilidad y no o sea, y creo que hasta perdemos más tiempo.
Claro, ajá. Ujú. Claro. Ajá, así es. Oh, si. Ajá. Sí, así es. Ujú. Sí. De hecho, podría estarse volviendo como algo del estilo de parálisis por análisis. No sé si has escuchado de este de este término y mencionabas algo importante ahorita, que es que ya no sabías ni que eh o o sea, ya ni siquiera tenías la oportunidad de hacer la comparación y, por lo tanto, el no poder hacer comparaciones, pues, también te lleva a no poder tomar decisiones. Y esto es precisamente ese parálisis, ¿no? que estamos sufriendo. ¿Tú crees que esto se ha estado incrementando con el uso de las redes sociales y no solo la inteligencia artificial?
Exactamente. Exactamente. Yo creo que ambos, ¿no? O sea, yo creo que, eh
Ujú.
pues, hoy, eh, por ejemplo, antes, eh, la inteligencia artificial más conocida, por decir así, pues, era Alexa, ¿no? Era así como que el el el el bum que llegó y Alexa para arriba y Alexa para abajo. Hoy hay N cantidad de inteligencias artificiales por todos lados, ¿no? Eh, en los autos, eh, el en las televisión, o sea, ya con el simple hecho de de, por ejemplo, yo tengo un auto que le digo, e este, no sé, Bixby, por ejemplo, que es el del teléfono, y y ya es otra diferente, ¿no? Entonces, eh, o sea, sí, nos funcionan para muchísimas cosas, sí, son muy útiles, pero creo que, em, que sí no estamos teniendo este control, eh, sobre la información que manejamos, em
Ujú. Ajá. ¿Tú crees que sí es un e que este exceso de información llegue a ser algo positivo o negativo? ¿O depende del de la manera en que aprendamos a controlarla?
Yo creo que como todo, ¿no? Todos los excesos son malos, y eh, también creo que, eh, digo, hoy tenemos la oportunidad al menos de buscar, eh, qué es verídico y qué no. Pero, eh, digo, ya somos adultos y sabemos, eh, pues, decidir hacia dónde queremos llevar nuestra nuestra búsqueda. Pero, por ejemplo, yo creo que las nuevas generaciones, si no se les enseña a usar le los dispositivos, las redes sociales, eh, los buscadores y todo, creo que sí van a caer en algo eh, complicado, porque no van a saber decidir qué es lo lo que re lo lo que es real y qué es lo que está generado, ¿no? O qué es lo que es, eh, un error o o o no lo sé, ¿no?
Okey, ujú. Claro, ujú. Ujú. ¿Tú consideras que el exceso de información también contribuye en gran medida a la desinformación más que a la información?
Sí. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. O sea, hoy te sale, eh, un artículo que tú das por hecho, y y realmente no sabemos si si es real o no, ¿no? O sea, hay, digo, obviamen
Okey. Ujú. Lo que le llaman fake news, ¿no?
Exacto. Hay much hay hay que fijarse mucho en las fuentes, y justo eso te iba a comentar. Por ejemplo, yo tengo, eh, un hijo en la en la prepa y otra hija en la universidad. Y hoy los están, digo, esto es es nuevo, porque a mí no me tocó, eh, digo, yo fui a la universidad hace más de 20 años, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy ten tienes que poner una un un, o sea, en tus investigaciones tienes que poner, eh, tu fuente APA, ¿no? O sea, tu fuente, eh, certificada y confiable, de donde tú ajá, de donde tú sacas la información. O sea, ya no basta con meterse al a al al buscador, sino tienes que poner de dónde sacaste esa información, ¿no? Sobre todo también porque hoy, eh, mm, por ejemplo, las eh, tú le preguntas ya algo, ya no a Google, sino a ChatGPT o a, eh, Gemini o así, y te dan una serie de, eh, o sea, te dan una respuesta. Muchas de las inter inteligencias artificiales ya están, eh, haciendo esta segmentación de fuentes, pero muchas todavía te los dan así como que lo primero que encuentran es lo que te mandan, ¿no? Y y en realidad no están filtrando si es una fuente confiable o no. Entonces, eh, los chicos dan por hecho que, como ya se lo dio, no sé, ChatGPT, pues ya es es es casi, casi la verdad absoluta, ¿no?
Verificada, ujú. Okey. Ujú. Ujú. Okey, ajá. Oye, ¿y a ti te ha sucedido? ¿Tienes algún ejemplo concreto así de la vida cotidiana? No sé, en tu trabajo o o a lo que te dediques, ¿dónde esta información te haya traído consecuencias negativas, de que eh, de de de que no era cierta o de que te fuiste con la finta de algo que te dijo y que ahí no pudo ser aplicado a la mera hora?
Y. Eh, me ha pasado en dos ocasiones, eh, una fue al ver una imagen que yo juraba que era real y no lo era. Este exacto, exacto. Pero eh, ya, o sea, ya están tan reales que de verdad no identificas. O sea, digo, eh, yo, o sea, una persona normal como yo, este, o sea, no no ves la diferencia. Ya, obviamente, un un analista o o alguien experto en el campo, seguro sí, ¿no? Y otra que el otro, eh, estaba con mi esposo y me dice, porque yo soy pro, este, inteligencia artificial y todo esto, y pero aprendiéndolo a usar, ¿no? Y tratan tratando de sacarle el provecho, pues, a toda la tecnología. O sea, yo soy estoy en pro de esto, ¿no? Y mi esposo es un poco más conservador, por decirlo así. Entonces me dice: "A ver" pero él es, eh, ingeniero químico, ¿no? Y me dice: "A ver, pregúntale cuál es el proceso para el modelo no sé qué". Ahí me dio una cosa técnica
Okey. Era generada por inteligencia artificial. Okey. Ajá. Sí, claro, ujú. Ujú. Ajá.
y me dice: "Es que no. O sea, ve, me está diciendo, o sea, me está mandando cosas que no son verídicas, no son reales". Y yo, bueno, eso solo lo sabes tú, porque yo, o sea, si yo lo veo aquí, yo lo doy por hecho que es real, ¿no? Y que y que lo que me está diciendo, así tiene que ser el modelo. Me dijo: "Es que no, no es así".
Oh, okey, ujú. Ajá, así e Oye, y la y la imagen que creíste que era real y que no lo era, ¿qué era esta imagen y qué consecuencias te trajo?
O sea, realmente fue algo, o sea, no no me trajo consecuencias, fue algo como social, o sea, fue un experimento social más que otra cosa. No sé si recuerdas que acaba de, eh, ser como el abierto de tenis. Entonces, crearon una una modelo o una chica, como una socialité, este, in creada con inteligencia artificial, mo eh, y la pusieron en los en los como en las eh, como en los stands y en toda la eh, diferentes eh, locaciones de de de don de creo que fue en Inglaterra, y, o sea, tú la veías y, ah, o sea, y con, o sea, crearon un un perfil de de Instagram y tenía no sé cuántos miles de seguidores y tal, o sea, y y y me dijeron, o sea, es que ve lo que están haciendo, o sea, esta gente está ganando dinero con algo que ni siquiera existe, porque obviamente tiene no sé cuántos seguidores y y, este, o sea, no eran bots ni nada, o sea, eran eran reales, ¿no? Era orgánico el tema.
Ah, bueno. Ajá. Okey. Okey. Wao. Oye, ¿crees que ya haya muchas cuentas así? Esto estado está para pensarse.
Seguramente. Seguramente.
Okey.
Y entonces, este, obviamente, eh, detrás, pues, había todo una producción y todo un tema, eh, pero finalmente la cara, eh, era una chica creada con inteligencia artificial.
Ajá. Ujú. Oye, ¿y se trataba de una campaña de marketing o simplemente fue la broma de alguien que quiso hacer esto?
La verdad no sé, no sé si fue de como para demostrar hasta dónde estamos llegando, este, o o simplemente, pues, su logro de alguien, ¿no? Porque, eh, seguramente un experto se dio cuenta y fue que salió a la luz, pero, repito, un al ojo mío, que era que soy una un consumidor normal, o sea, yo juraba que estaba ahí esta chica, ¿no?
Ajá. Ah, okey. Ajá. Oye y, ¿tú qué crees que podemos hacer aquí y ahora para no dejarnos llevar por, todo este ruido informático que hay? Eh, ¿se te ocurre alguna estrategia práctica, algún truco, algún hábito simple para echar a andar en nuestras vidas cotidianas y no, dejarnos, arrastrar por todo este torrente de información que hay ho actualmente?
<chuckles> Pues yo creo que lo lo que siempre hemos hecho, ¿no? O sea, utilizar las cosas, eh, con medida, eh, aprender a usarlas. Yo, por ejemplo, en el trabajo, yo me dedico a bienes raíces, y en el trabajo, eh, hemos tomado varios cursos de marketing enfocado a la inteligencia artificial para aprender a usar todas las herramientas que hoy nos brinda la inteligencia artificial e implementarlas en nuestro negocio, o sea, no verlo como, como un enemigo, sino verlo como un aliado, como como de exacto, como decían en el en el curso. Ellos bueno, la inteligencia artificial debe de ser nuestro copiloto, pero nosotros jamás soltar el el volante, ¿no? O sea, entonces lo que lo que podemos es apoyarnos para generación de imagen, para, eh, minimizar el tiempo que tenemos para la creación de contenido, para, eh, automatizar nuestros sistemas, ¿no? Que también nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, en nuestro negocio la la, eh, inmediatez es algo que se necesita, porque nuestros clientes cada día son más exigentes y y necesitan la información antes de saber que la necesitan. <chuckles> Y, este, y por ejemplo, en esto sí aplicamos el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Este
Ujú. Okey. Ujú. Como un aliado, claro. Claro, ujú. Claro, ujú. Oye, ¿y te has topado casos en los que hay tanta información y, que incluso una información que hayas leído o que te hayas hecho saber, contradiga a otra por completo y que no puedas decidirte entre una y otra cuál es la que realmente deberías aplicar?
Pues mira, eh, han pasado, eh, digo la la tecnología día a día avanza a pa a pasos agigantados, ¿no? Entonces, lo que sí nos ha llegado a pasar es, por ejemplo, que aprendemos ah, estamos aprendiendo a utilizar una una herramienta, y 3 días después sale otra mejor, y 3 días después hay una actualización, y 3 días después, este, ya no funciona la primera, y entonces, eh, tienes que estar muy, eh, avanzado en en estar al día y en aprender estas nuevas eh, a utilizarlas lo más rápido posible para sacarles el jugo, y, este, y y no despegarte, ¿no? ¿No? O sea, no no decir, ay, ya aprendí.
Ujú. Okey. Okey. ¿Tú consederiai tú tú c tú considerarías que ese es el mayor riesgo, el hecho de que haya como, tanto por aprender que uno no llega a dominar, las cosas por, que siguen saliendo nuevas todo el tiempo? Mm.
Sí, porque se quedan obsoletas. Sí, se quedan obsoletas, o sea, eh, te digo, ahorita desde que salió por ejemplo, volvemos a ChatGPT, desde que salió yo creo que va la versión 5. O sea sí, sigue funcionando, pero hay cosas que han, mejorado muchísimo, que si no te adentras en, eh eh, leer al menos todas las actualizaciones que le han metido, pues vas a dejar de aprovecharla al cien por ciento y te vas a quedar como como es como aprender Excel metiéndole, eh, los datos, ¿no? Cuando ya s hoy puedes jalarlo desde desde una inteligencia artificial, desde un, eh desde otro lado y y y con un clic ya te está generando una tabla, ¿no? Este, o sea, hay que hay que actualizarse, hay que estar al día, eh, sobre todo, en te di repito, en temas, eh, profesionales, no te puedes quedar atrás porque tu competencia sí lo va a hacer, ¿no?
Ujú. Ujú. Ajá. Sí, por supuesto. Oye, y ¿tú dónde crees que se te genera a ti más exceso de información? ¿En información que tú buscas, voluntariamente, es decir, tú ingresando algunos términos en un buscador en Internet o en información que te llega espontáneamente, ya sea a tu teléfono por push notifications o por correos electrónicos o por, un alimentador en redes sociales? ¿Cuál es como tu principal f n fuente de exceso de información para ti?
Yo creo que la que te llega, ¿no? Porque finalmente la que tú buscas, tus tú la estás filtrando, ¿no? Tú estás decidiendo qué es lo que quieres saber. Pero cuando, no sé, te llegan eh, abres tu correo y tienes 40 mensajes que en que son basura, o sea, ni siquiera los vas a leer, pero ya te generó un ruido visual, ¿no? Y y y es, eh, esta información que el que el algoritmo está decidiendo enviarte y enviarte y enviarte, ¿no? O en redes sociales cuando es más, hasta viendo una película, o sea, ya hoy en las plataformas que antes las contratabas para no tener comerciales, hoy tienes comerciales, ¿no? Es algo bastante molesto, pero bueno, esta este exceso de información, eh, lo tenemos en todos lados.
Ujú. Ujú. <chuckles> Claro. Ujú. Claro. Ujú. Sí, así es. Exacto. Oye, pues muchas gracias por hablar de este tema, estuvo muy interesante, y estuvo interesante también todo tu punto de vista. Hasta luego.
Ujú. Muchas gracias a ti también, hasta luego.